Alam mo parang, alam mo yung pakiramdam na para bang kumbaga sa kandila parang nauubos ka na, 'yung hindi ka na makahinga medyo na-istress ka, yung nakakaramdam ka ba ng pagkapagal o pagkapagod dahil sa obligasyon kong sosyal alam mo 'yun, baka may maisa-suggest ka o may papayo sa akin paano kaya mawala yung pagkapagod kong yan o managuli yung aking motibasyon o interes?
Oo. Hmm, eh matanong ko lang naman, ano yung dahilan, kung bakit ah parang nauubos ka na, naubos na yung kandila mo ah para mabigyan kita ng magandang pa-payo ba ganon?
Ang siguro dahil do'n sa obligasyon ko, sa maikuwento ko na lang no'n 'di mo naman na itatanong, actually kasi oo, presidente kasi ako ng isang organization namin ngayon
Oo. Oo, sige. Oh, hmm.
Para bang kahit pa sabihin mo na meron akong mga dignitaries, o ibig kong sabihin yung sa pamunuan ba, 'di ba meron akong Vice President, meron akong Secretary, meron din ako na, alam mo 'yon? Ah, yung ib yung yung nasa ilalim ko na may iba't ibang katungkulan, para bang tila yung ako lang yung gumagalaw. Gagalaw naman sila kaya lang, kailangan mamandatuhan ko muna. Ako yung mag-i-initiate. Hindi pa siya katulad nung karaniwan na, oops, 'pag Vice President ka, eto ang tungkulin mo. 'Pag secretary ka, ito yung tungkulin mo. Hindi na kailangan sabihin sa'yo ng presidente, reminders nalang. Pero ang nangyayari kasi, katulad ng halimbawa, trabaho ng secretary, kailangan namin halimbawa gagawa ng sulat, ah, para sa barangay, 'no?
Oo.
Ako ang gagawa. Sila na lang magpapapirma. Parang tipong gano'n. Ang katwiran nila, hindi daw kaya nga, ang katwiran nila, hindi daw sila marunong. Pero alam ko naman na marunong naman sila, ano ba naman 'yon, 'di ba? Sa tinagal-tagal na eh, balud magdadalawang taon na kami, 'no? So, ano kayang dapat kong gawin? Tapos sa ano, 1 pa, sa mga barkada ko naman, yun bang, oo, yung bang halimbawa, hmm, doble na ah, halimbawa, um, may gathering, 'no, alam mo, may mga okasyon.
Grabe naman. Oo. Oo.
Mag-iinvite sila, napapagod na rin naman ako. So, paano ko ba sila tatanggihan hin hindi ko alam. Ano kayang magandang gawin?
Ayun, ah, dun naman sa part na yun, eh, matanong ko lang ba yung dun sa part na social like dun nga sa social obligations mo, um, madalas ba na gano'n sila na lagi nalang lagi nalang inaano sa'yo, like inaasa sa'yo, ganun ba?
<clicks tongue> Oo, mula mag-umpisa, ay, ako naman
Grabe naman 'yan.
wala naman akong magawa kasi halimbawa katulad ngayon ano na yung kuwento ko, 'di ba magki-Christmas, siyempre, humi humihingi kasi kami ng magki-Christmas party kami. So, ang gawa ko niyan pagka magki-Christmas, ah, lumalakad ako sa mga pulitiko, humihingi ako halimbawa ng oh, 'di ba, yung yung support, pampapremyo, ganiyan, pang-giveaway sa Christmas party. Ay, ano na ngayon, ano na, ano bang date ngayon, 14 na, eh ang huling bigayan Monday na, ni-remind ko na yung secretary ko't vice, sabi ko, "Sige, ganito na lang ipi-print ko nalang yung letter. Kunin ninyo, ipapirma niyo sa barangay tapos lalakad tayo." Ang sagot sa'kin busy daw. So, ibig sabihin, ako na naman, oo, napapagod na ako. Dumadating ako sa point na para ako ng gusto ko ng bitawan ba.
Hmm, oo. Ah, oo, 'no? Mm. Oo. Opo. <chuckles> Ayun 'no, alam mo sa totoo sa ganyang sitwasyon eh mahirap naman talaga na palaging ah o-oo at o-oo. Kumbaga eh maganda na mag-set ka ng malinaw. Ganito siguro yung marerekomenda ko at mapapayo ko sa'yo na ah para hindi ka ganon ah mahirapan napapagod alam mo kung ano kung presidente ka talaga eh dapat maging, presidente kumbaga mag-look off sila sayo kasi parang nafi-feel ko na baka naman sa sitwasyon na yan eh parang nagiging maluwag ka sa kanila. Hindi nila nararamdaman yung pagiging superior mo, hindi naman sa masama na maging superior pero alam mo yun kumbaga eh dapat meron silang limit or barrier sa inyong dalawa na, ayun na dapat mabigay mo or maranasan nila. Kasi tulad nga ng sinabi mo hindi hindi siya ano eh hindi siya hindi na sila parang nagrerespeto sayo eh. Sa mga sa totoong ano lang ah sa sa makatotohanan lang ah, ah hindi na parang narerespeto yung in a way na ganyan yung nangyayari, na to the point na, hindi ka na nila sinusunod ikaw na lahat gumagawa at alam mo nakakapagod naman kasi yung ganon. Tulad nga ng sinabi mo napapagod ka na at maganda din dun sa part na yun eh bigyan mo sila ng kumbaga leksyon <chuckles> kung kung ano talaga yung dapat nilang gawin. At the same time, dun naman sa sinasabi mo na isa pa na ayaw mong sumama sa mga kaibigan mo pwede naman talagang mag-hindi, wag masyadong workaholic lalo na hindi naman din tayo patanda kailangan din natin na magkaroon ng limitadong oras sa pagpunta ng mga events, ganun. Lalo na mahirap din naman na mapapagod at mapapagod ka siyempre nakaka-drain yan.
Sige nga. Sabagay, yun tungkol naman sa mga event sa mga ano, so far naman sa tingin ko naman, although napapagod ako pwede naman akong mag-set ng boundaries at sabihin ko sa kanila. Talaga lang nga medyo nakaka-stress sa'kin 'tong social organization ko kasi dati naman hindi ganiyan eh. As in very aktibo kay tapos noon kasi pagka hindi sila aktibo o hindi sila gumaganap, sinasab binibigyan ko sila ng ultimatum na sabihin ko lang na, "Kung ayaw niyo na, sabihin niyo lang sa akin straight para naman hindi tayo nagpapahulaan." Oh, so 'pag gano'n, okey naman. Kaya lang ang feeling ko kasi kaya sila gano'n kasi nakuha na nila 'yong gain nila. Kumbaga, na na oo, kasi actually, may livelihood kasi kami. Siyempre may pera 'yon 'di ba. Ay siguro feeling ko, napagbibigyan ko na kasi sila ng alam mo ba 'yong share ng sa aming in enterprise, siguro kung kuntento na siguro sa kanila 'yong gano'n. Eh ako naman, ang gusto ko kasi patuloy 'yong enterprise namin. Piggery kasi 'yong business namin eh. Ah, pi u um, ah, piggery enterprise. So ang gusto ko sana, ipagpatuloy siya kasi sayang naman kasi 'yong budget na binigay sa amin ng government 'di ba. Kung ano, kaya lang, 'yon nga siguro nung matapos 'yong isang cycle namin nagkaroon na kami ng hati-hati ng pera. Eh ngayon siguro, kuntento na sila do'n kaya ayaw na siguro nilang tumuloy. Tapos 'pag Christmas party kasi, nakaranas na 'pag Christmas party kasi lahat 'yan may gift, electric fan, may bigas, may blender, something like that. Baka ano na sila, kasi nagsimula lang naman no'ng 'yong aking, ah, vice, ay nag-asawa ba. Dati kasi single siya eh. <chuckles> Tapos yung aking secret
Oo. Oh. Oo. Oo. Oo, totoo. Ah, okey. Kumbaga napalayo yung loob?
Yes, posible din kasi 'yong kanyang asawa is pastor parang ang feeling ko naaapektuhan siya oo parang gano'n. Ayun kaya siguro hindi sila gumaganap magkapatid 'yong secretary <chuckles> ay nakuwento ko na ano, magkapatid 'yong secretary at saka 'yong <chuckles> ang daldal eh, 'no, magkapatid kasi 'yong secretary, oo tsaka 'yong vice tapos 'yong secretary ko para nagkaproblema 'yong husband super naman naintindihan ko naman 'yon kasi siyempre nagkasakit tsaka alam ko naman na, kung hindi naman nag kaganon 'yong aking secretary 'yong asa 'yong kanyang asawa. I'm sure naman magiging activot siya pero 'yong vice ko, mula ng mag-asawa talaga inaasa na sa akin.
Hmm. Ah, okey. Okey lang naman. Mm. Oo. Oo. Totoo. Naku yun lang, pangit naman kasi yung ganon naiasa palagi sa'yo. Kumbaga, ah, maganda din na gawin mo eh kausapin sila direkta kumbaga, ah, maganda nga na prangkahin ba hindi naman sa masamang way pero dapat may respeto pa rin, para alam nila kung ano yung nangyayari sa'yo, kung ano yung nararamdaman mo kasi mahirap naman na ikaw lagi ang sasalo at sasalo sa mga obligation niyo ,sa sa society niyo na 'yan kasi siyempre, tao ka lang din naman napapagod lalo na eh, namaka napakahirap naman ng sitwasyon na gano'n na to the point eh, binigay mo naman din ng best mo para sa kanila ginawa mo yung best mo para magkaroon ng magandang organization pero sadyang ganun nga naman hindi ka na talaga nila parang tinutulungan at kung napapansin mo na hindi ka na masaya, nahihirapan ka na, napapagod ka na, it's time to let go sabi nga nila kung kaya naman.
Hoy! alam mo, oo alam mo sa totoo lang nabanggit mo 'yan alam mo natutuwa ako kasi kumbaga napi-inpoint mo 'yong certain things na nasa isip ko kasi actually, ah, 'yon na nga ang gusto ko sanang anuhin sa kanila na kung ayaw n'yo na 'di okey lang basta ako magtutuloy ako kasi nasa akin ang budget so puwede ko siyang ituloy kaya lang a part of the budget kasi naibigay ko sa kanila as loan 'yong tig-ti 10, 10k ba sila eh, baka mamaya mo hindi ibalik sa akin ako mag-sa-suffer, oo, papaano yun eh.
Mm. Oo. Naku! Yun nga din. 'Pag gano'n naman eh dapat, um, maging strikto ka talaga na ano, na presidente. Kasi siyempre dun palang sa part na yun eh, parang hindi na siya ano eh, hindi na siya angkop ba sa mga nangyayari sa situation niyo, napakahirap talaga, kaya alam mo kaysa mapagod ka, mahirapan ka, maganda din naman kasi talaga na kung kakayanin, kung siyempre sa feel mo naman na marami ka namang ibang ginagawa or meron ka pa namang ibang pagkakaabalahan eh, ayun, mag ano na din, i-let go na, kumbaga, di ba?
Kaya nga. Actually, actually, gusto ko nalang talaga kung hindi nila ano, mag-resign nalang sila at ako nalang magpapatuloy ng enterprise, yun nalang sana ang gusto ko. Pero parang ang gusto ba nila eh may pera sila tapos ayaw namang gumawa. But anyway alam mo, ah, considering sa mga sinabi mo palagay ko tama ka, once and for all sabihin ko sa kanila na kung ayaw niyo 'di 'wag na, basta ibalik niyo lang yung pera at may kasunduan tayo na, ano 'yan, loan 'yan, ibabalik niyo. So, 'yon nalang siguro para hindi naman ako nai-stress at napapagod ano. Alam mo
Oo. Ah, ayun naman. Oo, totoo.
Salamat ha kasi bukod sa napayuhan mo ako, napagaan mo yung kalooban ko. Para bang gumaan nakapag-release ako, parang gano'n. Maraming-maraming salamat, thank you. Ang daldal ko.
<chuckles> Mm. Hindi. Walang anunaman, ano, ayos lang yun ano ka ba. Nandito lang ako para makinig sa'yo, mabigyan ka kahit kon ng pa payo na, alam mo yun, mag gumaan ang buhay mo. Ah, maraming salamat din. Ingat ka palagi ha. <chuckles> Hanggang sa muli.
Ay, salamat. Oo, ikaw din. Thank you. Okey.